Heu, je dirais, heu, j'aime bien l'univers qu'il est capable de créer. Là, dans son nouvel album, il y a un choix très clair de couleurs, heu, c'est jaune, heu, positif, heu, il y a aussi dans ses clips, il y a un choix très clair de, heu, de d'une partie qui est, heu, européanisée et aussi une partie qui ramène les, heu, les racines africaines, où il y a des, heu, des représentations, heu, graphiques, heu, heu et du coup, heu, c'est pas juste standard. Heu, c'est pas comme on verrait dans les, heu, dans les clips de rap qui se ressemblent beaucoup. On voit quelque chose de M, même sans qu'il soit dessus. On pourrait quasiment l'identifier. Ensuite il a une voix, heu, tous les artistes qui sont avec lui, tu sens qu'ils ont, heu, selon moi, une, heu, une positivité, une aura, heu, des valeurs, heu, que tout ça représente, heu, bah, le bon côté de l'humanité, j'ai envie de dire, en fait.
Ouais. Mmh. Mmh, je comprends. Oui, donc ça ça va porter peut-être des valeurs et et des, mmh, des émotions, des choses qui te parlent et qui sont peut-être, heu, que tu juges positives, en tout cas, et qui te plaisent.
Ouais, je préfère aller voir ça que d'aller voir, heu, que d'aller voir un concert de Karris où, heu, les gens sont énervés, quoi. Heu, je préfère avoir des gens qui ont qui ont envie de s'embrasser, heu, qui ont envie de se dire, heu: «Bah, on s'aide, heu, on partage», heu et je pense que, heu, bah, ça influence, heu. Ça n'empêche que certaines chansons de Karris, des fois, sont, heu, sont très bonnes, hein. J'ai pas j'ai pas dit le contraire et que je serais capable de les avoir dans les oreilles et et que ça pourrait me motiver à faire ceci ou cela, mais, heu, j'irais certainement pas voir ça en concert.
Ouais, je comprends. Mmh. Ouais. En tout cas, tu vas être plus touché par un univers, heu, plus peut-être plus doux, plus tendre et plus joyeux que, heu, que quelque chose de de violent et de et de voilà, qui peut qui peut un petit peu heurter. Heu, ouais. Mmh mh.
Oui, bah, je pense que ça influence, hein, si on écoute, heu, si on écoute, heu, de la techno hardcore, heu, toute la journée avec le rythme des, heu, des BPM, heu, on aura pas la même attitude que si on écoute un reggae, hein. Donc, heu, je pense qu'on peut on peut <laughs> Je pense, ouais.
Ah oui, c'est sûr! Du coup du coup, on en vient sur la question de l'influence de la musique aussi sur, heu, sur nous. Mmh. Ouais.
Oui. Oui, tout à fait, tout à fait, exactement.
Mmh mh, mmh, mmh, mmh. Est-ce que tu considères que la musique, heu, du coup, a a une influence positive sur toi?